うーん、うん、尊重してあげるっていうか、そういう、なんだろう、なんでしょうね、あの、自分の意見ももちろん言うんですけど、でもやっぱりこう、私も行ったら行ったで結局あれなんですよ、行ったら行ったで楽しいっていうのがあるので、あのコンサートね、行ったら行ったで。だから、じゃあ、ん、特別好きなあのバンドじゃないけど、ま、でもいいかなっていう自分がもうなんだろう、本当に50パーセントぐらいなんですよね、だいたい。なんか趣味はもともと、うん、合うので、だからほんとにこう私が大嫌いなこう音楽とかは絶対い行きたいとか言わないし、だからうん、彼がね、もうあの興味があるバンドとかが、もう、私も結構好きなのが多いのは多いんで、<sniffs> そういう時には、ま、じゃあ、ま、彼のためにっていう、うん、ま、結構曲がってし曲げてしまうところが多いんですかね、自分でね。うんうん。
はいはいはい。 うん、はいはい、はい。 うん、うん。 なるほど。 はいはい。 うん。 うーん。 うんうん。 うんうんうん。じゃあ夫婦関係はそういう風な、こう、ま、自分が我慢じゃないですけど「あ、こうしようかな」って「結局やったら楽しいし」みたいな感じで、そこまで境界線を作らずに、あの、一緒に行動されてるってことだったと思うんですけど、で、先ほどおっしゃってたのが、あの友人関係とか、ご主人以外の人たちとの人間関係の中ではすごく境界線がいっぱいできちゃってるっていうことだったんですけど、え、なかなか「うん」と <chuckles>「行くよ」って言えないって誘われてもってことだったんですけど。誘わうん。
うん。 うん。 うんうんうん。 うんうん。 そうですね、うん。 <clears throat> うん。 うんうん。うんうん。 うんうん。 うんうんうんうん、うんうん。 そうなんですよね。特にこっちだと。うーん、でもね、あの前回、あのちょっと前に里帰りで日本に行ってたんですね。で、そん時にやっぱりあの私も日本に親友がいまして、本当にしょっちゅう会えるわけではないんですけど、帰る度にこう一緒に会ってお話をする関関係のすごくいい大事なお友達がいるんですね。で、前回までの里帰りの時、なんかうちの旦那もこう一緒に連れて一緒にお茶を友達としてたんですけど、でもなんか、それじゃやっぱりやっぱ2人でたまにはこう喋りたいよなと思ってね、その日本の親友と。だから今回はあのうちの旦那をあの実家に置き去りにして、あの「今日はちょっと、あのちゃんと親友と2人で会っていっぱいお話ししてくるから、ちょっと私一緒に来ないで欲しい」っていうことを言ったんですよね。で、そん時もなんか私がこう言ったら傷つけちゃうかなとか思ったんですけど、今回あのあっさり「あっ、分かるよ、いいいよ、行っといで」みたいな感じでまた普通に送り出してくれたんで、良かったわ、あんまり考え過ぎないでも良かったのかななんて思ったんですけどね。
こうはい。 はいはい。 うん。 うん、うん。 はいはい。 はい。 うん。 はいはい。 うん。 はいはい。 うん、うん。 うーん。 はいはいはい。 うん、はい。 うーん。